Hı hı. Evet.
Hepimiz çok iyi biliriz Liv Tyler'ın o dünya güzeli olduğu zamanlar, eee, babasının klibinde oynamıştı Aerosmith'in. <chuckles> Eee, mesela o klibin olduğu şarkı, emm, ay, sonra Losing My Religion, eee, R.E.M, eee, ay, bunların hepsi benim gerçekten tüylerimi diken diken ve böyle hatırladıkça o yılları hatırlatan şarkılar. Bir de Türkçe söyleyeyim istersen. Yonca Evcimik var. <chuckles> "Aboneyim Abone".
Hı hı. Evet, Aerosmith. Hı hı. Hı hı, R.E.M. Hı hı. Evet. Lütfen. Tabii. A a! "Aboneyim Abone". <chuckles> Evet. Hı hı. Peki, bütün bunlarda kaç yaşlarındasın? Henüz kaç yaşlarındasın bunlar senin hayatına girdiğinde ve böyle dikkatini çektiğinde?
Hiç bitmez. Eee, o, yani, d onu zaten hatırlamamak mümkün değil. 11-12, eee, o o o zamanlar, o yaşlar, emm. Daha sonra azıcık büyüyünce zaten Tarkan falan çıktı. Ondan sonra Kenan Doğulu geldi. Eee, hepsinin en yakışıklı olduğu zamanlar Burak Kut geldi.
Hıı, anladım. Ha ha, evet. Evet, evet, evet. Evet. <chuckles> Doğru, Burak Kut. Evet, sonra Candan Erçetin falan filan. Peki, eee, bu dediğin, hani, ilk zamanlar, ilk, hani, müzik deneyimlerini artık öğrenmeye başladığın ya da kendi seçkilerini oluşturmaya başladığın dönemlerde kullandığın ekipmanlar nelerdi? Walkman, kulaklık, kasetçalar, CD player, eee, denilen, yani, eee, hangi cihazları kullanıyordun ve, eee, mesela, eee, şey yapıyor muydun? Yani, eee, biraz daha, böyle, hareketli, yani, sokakta, dışarıda falan müzik di de dinleme deneyimin var mıydı yoksa sadece ev içinde ya da kapalı yerlerde, eee, kullandığın cihazlarla mı erişiyordun müziğe?
Ay, Candan Erçetin geldi, tabii. Evet. Hı hı. Hı hı.